Да-да-да. Это, э, бывает, очень так смущает. И мне кажется, что если вот не хочется всё-таки
Мгм.
а как-то попадать на такие казусы в ресторанах, да, то нужно как-то это, что ли, сначала изначально г гуглить, <laughs> как у них там это всё работает.
Ага. Да-да-да.
А, м, ещё, э, м-да.
М, конечно, да. М, такие мелочи даже, я думаю, вряд ли можно найти с помощью, о, Гугл или других социальных сетей и вообще вещей, потому что сложно понять бывает.
Мгм. Конечно, очень сложно. А, я Ой, знаешь, я опять вспомнила такой интересный случай, аж на смех прорвало. А вот во Франции я была, да.
Ага. Ну-ну.
А я <laughs> Да, я прям <laughs>
Да, ой, как ты много путешествовала! Слушай, удивительно! Слушайте, как так много оплошности в разных странах? То есть, я так понимаю, ты меняешь страну сразу после оплошности какой-то.
<laughs> Да, мне становится стыдно, я начинаю сразу уезжать. Такой тур, да, по странам. <laughs> Вот-вот это да. М, опять, ой, прои произошло с этими, а, с едой, э. <laughs> Да, такое всё с потреблением чего-то. Я, допустим, ам, спутала слово pain, ну, вот это, типа, хлеб, вот, переводится.
Мгм. Напитками, да? А, уже с едой, а? Ага.